Heu, dis-moi, c'est vrai que ça fait plusieurs, heu, plusieurs mois que j'ai souvent des des comme des crises d'anxiété, heu, un petit peu qui se déclenchent un peu, heu, un peu de nulle part. En fait, hem, plus précisément, heu, il y a j'ai commencé à avoir des sensations dans mon corps et cetera. Donc j'ai commencé à avoir des crises de panique parce que je pensais que j'avais un problème médical. Mais, heu, j'ai vu des médecins, j'ai vu une neurologue, j'ai fait un ERM et en fait, tout va bien et en fait, elle m'a dit que, heu, le médecin m'a dit que c'était surtout de de l'anxiété, en fait, qui créait des sensations dans mon corps. Donc, heu, petit à petit ça c'est, heu, ça s'est calmé, mais c'est vrai que maintenant, en fait, dès que je sens quelque chose d'un peu, heu, «anormal» entre guillemets dans mon corps ou ou juste tu sais une petite douleur que enfin, je pense que c'est normal, bah, je commence à avoir des des crises, heu, d'anxiété et de paniquer. Mon coeur qui se qui bat à à 100 à l'heure. Enfin, c'est un petit peu, un petit peu pesant, on va dire, heu, quand ça m'arrive quoi.
D'accord. Et ben écoute, heu, bah, déjà, je te remercie de d'être venu re vers moi pour, heu, pour m'en parler hein, parce que ça demande déjà pas mal de courage, à ce que tu fais donc, heu, bah, merci à toi et heu, bah, si tu veux bien, on va essayer de trouver une solution ensemble. Heu et si tu es d'accord, bah, je vais te poser quelques petites questions et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Hem, déjà, est-ce que je peux te demander, heu, si ces crises, heu, elles arrivent, heu, de façon, heu, quotidienne, hebdomadaire, 1 fois par mois? C'est à peu près tous les combien que tu vas ressentir ces crises?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Merci. Merci, c'est gentil. Heu, c'est pas forcément régulier, mais ça peut m'arriver peut-être 1 à 2 fois, voir 3 fois par semaine. Puis c'est vrai que c'est accentué si j'ai je suis, par exemple, dans une situation un petit peu stressante. Ou si je fais, heu, par exemple du sport ou tu vois des choses, heu, qui de base me, heu, vont faire que mon rythme cardiaque augmente un peu. Donc c'est, heu. Mais ça ça dépend, en fait, heu, ça dépend, ouais de de ma semaine et cetera. Mais ça peut arriver plusieurs plusieurs fois par semaine, on va dire.
Oui. D'accord. Donc en en moyenne 2-3 fois par semaine. Très bien, merci
Ouais, c'est ça, exactement.
et hem, au niveau de, hem, au niveau des sensations physiques, heu, des symptômes, qu'est-ce que tu vas vraiment ressentir? Si par exemple, tu devais, heu heu, me raconter la la dernière crise de panique qui t'est arrivé, heu, tu le ressens comment au niveau physique?
Heu, alors. Du coup, ça va sûrement partir d'une petite douleur quelque part dans le corps et après t soit ça va accentuer cette douleur et du coup, je vais sentir que ça et et quoi que ce soit, ou alors ça va faire comme un peu, heu, tu vois, heu, une pression un petit peu au niveau de la poitrine, enfin comme, heu, ouais, heu, comme si j'avais un poids, en fait, heu, au niveau de ma pat ma poitrine quoi. Je je sais pas si tu tu vois ce que je veux dire. Un peu la gorge serrée et cetera enfin. Un peu tout ça, ouais.
Ouais. Oui c'est Oui. Heu, je comprends et hem, si on prend et si on reste sur la la dernière crise de panique, heu, qui t'est arrivée. Est-ce que tu peux penser à à quelque chose, peut-être à un un instant ou un moment déclencheur? Qui aurait déclenché ces crises ou alors est-ce que tu ne les vois pas arriver et elles arrivent d'un coup?
Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est un peu ça en fait, c'est un peu, heu, j elle je les vois arriver d'un coup c heu, comme je te dis en fait, c'est souvent que je sens quelque chose dans mon corps et tout de suite du coup, je me mets en mode alerte, alerte, heu, j'ai quelque chose de grave, enfin, c'est un peu mé lié lié quand même avec, heu, un peu de l'hypoc l'hypocondrie, heu, hem, l'hypocondrie, oui, heu, mais du coup, voilà, c'est souvent, heu, juste une sensation, heu, j'ai mal au doigt d'un coup et d'un coup, je vais me p mettre à en fait à mon corps va se mettre en alerte et je vais commencer voilà, à devenir, heu, un petit peu paniquée ou ou du moins avoir une crise d'anxiété. C'est pas tout temps en panique, mais en tout cas, ça va être une un peu une crise d'anxiété, heu, qui va se déclencher, en fait.
D'accord, très bien, je comprends. Ben merci encore de de partager ça avec moi et heu, si je peux te demander, tu vé hem, tu vis ces crises depuis à peu près combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que ça remonte, par exemple, à l'enfance?
Donc, heu, ouais. <chuckles> Ouais. Non, c'est en fait, c'est ça qui est, heu, qui est assez étrange, tu vois? Parce que, heu, c c'est vraiment quelque chose qui est récent, en fait, heu, c'est-à-dire que j'étais en voyage et il m'est arrivait en fait un truc pendant le voyage. Ce qui fait que quand je suis rentrée de voyage, j'ai dû déménager et cetera donc, heu, vraiment une situation qui m'a énormément angoissée et c'est comme si en fait, hem, c'était la goutte d'eau, un petit peu, qui fait dé déborder le vase. Je pense que j'ai toujours eu de l'anxiété, mais ça s'est jamais manifesté, en fait, physiquement ou, heu heu, enfin, voilà, il y a jamais eu, heu, à ce point, en fait et c'est vraiment depuis cette année et heu, c'est pour ça que ça m'a fait vraiment peur parce que, mmh, en fait, avant, j'avais pas j'avais pas ce genre de problème, tu vois? Donc, heu, ce changement, en fait, ça m'a f vraiment fait peur et du coup depuis, bah je suis constamment en alerte en fait, heu, physiquement et cetera donc c'est vrai que c'est c'est assez assez pénible. C'est une une grosse charge mentale, heu, on va dire, tu vois? Mmh.
Mmh. Oui. Moui. Bien sûr. N ouais, je comprends et je compatis avec toi, hem, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu dis qu'il s'est passé quelque chose lors d'un voyage, ce qui aurait pu peut-être déclencher quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner un petit peu plus de détails, par rapport à cet événement qui s'est produit, heu, lors de ce voyage?
Ouais. Mmh. Oui, alors en fait, du coup, j'étais, heu, j'étais, heu, au Brésil donc très loin d'où j'habite et ma colloc, heu, m'a annoncé qu'elle avait trouvé quelqu'un pour me remplacer alors que enfin, j'avais pas forcément j'avais exprimé 1 fois vaguement que j'aimerais rechercher quelque chose plus tard pour, heu, potentiellement bouger, mais tu vois, j'avais jamais exprimé quelque chose et c'est vrai que, mmh, pour moi, c'est une grande, enfin, c'est un peu, heu, c'est un besoin très important pour moi, tu vois de de savoir que j'ai un toit, que savoir que mes affaires sont à l'abri, que, tu vois c mon mon ma chambre, c'est mon c'est mon safe place, c'est mon c'est mon cocon, en fait et du coup de penser à ç ç tu vois, à tout ça ça en fait c'est comme si ça un de mes piliers principal, heu, qui m qui me tient a été, heu, bousculé, quoi, était tombé, en fait. Donc, heu, ça m'a fait vraiment angoisser et surtout en fait, il y avait l'impossibilité de réagir dans le sens où j'étais très loin, heu, voilà, donc du coup, heu, puis aussi, enfin mes affaires étaient, heu, dans l'appartement, donc je voulais pas non plus, heu, partir en embrouille ou quoi que ce soit parce qu'on sait jamais, heu, enfin ce que peut f ce que les gens peuvent faire, tu vois? Donc c'était un peu, heu, ouais, je devais un peu t garder pour moi et cetera, enfin, faire profil bas jusqu'à que je revienne donc c'était assez, heu, assez difficile et en plus, heu, la personne, en fait, était de base mon amie, tu vois? Donc, heu, en plus de ça, il y avait la trahison, heu, voilà, amicale, exactement.
Oui. Mmh. Mmh. Bien sûr. Ouais. Mmh, bien sûr. Ah d'accord. Tu étais tellement loin, bien sûr. Mmh, tout à fait. Ah d'accord. Une petite trahison, ouais. Hem et justement, après ce ce voyage donc bah j'imagine que ça a été, heu, assez difficile pour toi de de continuer ce ce voyage avec ce ce poids sur tes épaules? Et quand tu es rentrée, heu, comment ça s'est passé avec cette amie? Est-ce que ça s'est plutôt bien passé ou alors mal passé?
Mmh. Alors, en fait, heu, du coup, quand je je suis arrivée, heu, en fait, j'ai dû déménager en 2 semaines. Heureusement, j'avais trouvé un n un autre truc mais qui était pas forcément là où je voulais aller, mais en tout cas, j'avais j'avais un autre truc avec un temps, heu, enfin une autre chambre avec «un temps infini» entre guillemets, tu vois? Donc, heu, donc ça c'é c'était cool mais c'est vrai que j'ai dû déménager en 15 jours en fait à peine, tu vois? Et et ça faisait plus de 2 ans que j'habitais à cet endroit donc c'était vraiment mon ma maison en fait, aussi, tu vois? Et c'était vraiment étrange en fait de d'arriver, tu vois, je me sentais plus chez moi, enfin, c'était vraiment, ouais, une perte complète de repère et cetera, tu vois? Donc c'était c'était assez difficile et heu et et et et p et par exemple, pendant ces 15 jours, j'ai eu beaucoup de crise, heu, d'anxiété dans dans mon lit et cetera, heu, avant de dormir, enfin, voilà, c'était, heu, c'était vraiment difficile, tu vois?
2 semaines, d'accord. Oui. Oui, bien sûr. Moui. Ah d'accord. Hem, bah, encore une fois, je compatis vraiment avec toi, hein, parce que c'est, hem, ça a dû vraiment être un moment difficile pour toi. Après, heu, sachant tout ça, je pense qu'il y a peut-être, heu, des, heu, des outils que tu pourrais utiliser et qui pourraient, heu, qui pourraient vraiment t'aider, heu heu, au jour le jour. Hem, à à savoir, est-ce que tu as déjà essayé la méditation?
Mmh. Mmh ouais. La méditation. Alors la méditation, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai un petit peu des problèmes de concentration. Tu vois? Heu, donc c'est difficile de, mmh, <clicks tongue> de me mettre dans le enfin, tu vois de d'arriver à v penser à rien pendant pendant lon plusieurs minutes ou quoi que ce soit donc c'est c'est vrai que c'est un eff un di un exercice assez difficile pour moi, heu, la méditation.
Oui. Mmh. Heu, oui, c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément de de personnes qui sont dans qui sont dans ton cas. Après, hem, je pourrais te proposer un petit exercice qu'on pourrait même faire ensemble maintenant si tu veux, qui pourrait beaucoup t'aider, heu, si tu sens qu'une crise de panique arrive parce que c'est souvent une réaction en chaîne qui commence par, heu, un événement déclencheur et puis une accélération de la respiration du rythme cardiaque
Mmh. Mouais. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. <chuckles>
et heu, et on rentre un petit peu dans cette, mmh, spirale négative, heu, qui nous emporte là-dedans. Si tu veux bien, hem, on va essayer de faire travailler, heu, ce qu'on appelle, heu, la méditation pleine conscience, à savoir, faire travailler un maximum de sens et sortir un peu de ta tête et heu, revenir un petit peu dans le moment présent, donc si tu veux bien, heu, mettre ta main gauche devant toi, heu, avec les doigts écartés et tu vas prendre ton index droit
Oui, oui. Oui. Ouais. OK. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais.
que tu vas placer à la base de ton pouce gauche et tu vas suivre le contour de to gau de ton pouce gauche et en même temps, tu vas inspirer longuement pendant 4 secondes donc <inhales>
OK.
Et arrivé en haut du pouce, tu vas garder ta respiration pendant encore 4 secondes
Mmh mh.
et tu vas toujours avec le l'index sur le pouce, tu vas descendre de l'autre côté du pouce et là, expirer <blows air> pendant 4 secondes. Et en fait, l'exercice est de continuer à faire le contour de tous les doigts en montant, en inspirant, on reste en haut, on bloque pendant 4 secondes et quand on descend, on expire et là, tu vas faire travailler la vue, parce que tu regardes tes, heu, tes doigts, le toucher
Mmh. Ouais. Mmh! D'accord. Ouais. OK, je vois. Oui. Oui.
et la respiration en même temps. Donc tu vas activer beaucoup de sens en même temps et ça, ça devrait te faire revenir dans le moment présent et te calmer beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement pardon, quand tu, heu, quand tu as une crise. Est-ce que c'est quelque chose que tu, heu, que tu penses que tu pourrais mettre en place?
Ah! Ah ouais! Alors oui alors, heu, c'est vrai que c'est super, heu, c'est super int tt intelligent entre guillemets parce que, vu qu'il y a plusieurs sens qui sont, heu, qui sont, hem, utilisés en même temps, en fait, ça permet ouais justement de vraiment se se concentrer en fait sur, heu, sur le moment présent parce que je pense que parfois, heu, de juste essayer de penser à autre chose et de me concentrer sur ma, heu, sur ma respiration, ça suffit pas, alors que là, je pense que justement avec le toucher comme tu disais, ça peut, heu, rajouter un petit peu une dimension pour se recon pour se concentrer justement, ouais. Mmh, c'est un bon c'est un bon exercice. <chuckles>
Et tu peux même Eh beh, écoute, je te remercie. Tu peux même ajouter un un bâtonnet d'encens pour faire activer le le sens, heu, le sens olfactif, heu, le sens de l'odorat en même temps et heu, si tu, hem, si tu peux mettre ça en place pendant, heu, bah, à chaque fois qu'il y a une crise ou pendant quelques jours, ce serait déjà un très très bon départ.
Ouais. Ah oui! Ouais. Non, bah, heu, franchement, c'est un super bon exercice. Merci beaucoup en tout cas, je pense que je vais v je vais vraiment l'utiliser et hem, ouais, je vais vraiment l'utiliser. Bon j'espère pas avoir de de crise de panique d'ici d'ici là, mais en tout cas si ça arrive, heu, honnêtement, c'est un très bon exercice. Merci beaucoup.
Beh, écoute, je t'en prie, et j'ai foi en toi, je suis sûr que tu vas y arriver.
Merci.